Ahora, me gustaría preguntarte, ¿qué crees que fue lo que te ayudó a dormir mejor cuando sentías que, pues, tu cabeza estaba dando vueltas y vueltas, y que, no sé, te provocaba incluso hasta insomnio? ¿Qué crees que fue ese momento o ese, no sé, esa estrategia que t realmente te sirvió?
Eh, pues mira, la verdad me to costó muchísimo tiempo lograr llegar a esto, o sea, como esta rutina que tengo como para dormir y despejarme. A veces llega a ser que no funciona, eh, pero ya son muy pocas veces y ya cuando no me funciona esto, ya tengo el plan B. Pero la verdad es que, o sea, algo que hice, porque sí, yo le doy mucha vueltas a las cosas, o sea, es como que, pues ya, o sea, cualquier cosa, ¿sabes?, es como que me empiezo a viajar de, ¿y qué voy a hacer en 10 años? ¿Y que el, o sea, de una cosita. Sí, sí, muy típico, así de que empiezas con una cosita y de repente ya estás viendo que en dónde te van a enterrar o yo qué sé, ¿no? O sea, sí.
Ajá. Okey. <laughs> Ajá. Oh, el típico, ¿no? Sí, sí, sí. <laughs> Sí, que una una cosa te lleva a la otra y que tu cabeza no para, ¿no? <chuckles>
Sí, sí, sí. Sí, no paran. Entonces, así como que, pues, ya, como eso ya sé que siempre pasa, pues, entonces, eh, pues ya lo que empecé a hacer es como hacer un ritual, o sea, eso sí trato de hacerlo, y ya te digo, si no funciona hago otra cosa, pero el ritual es como que siempre decir 1, hora antes, este, de que yo ya sepa que me voy a ir a dormir, es como de, mm, apa o sea, bajar las luces, lo pongo así como luz cálida, bajita. Me tomo una pastilla así de melatonina con unas hierbitas ahí, este, este de que me la verdad esa me lo recomendó, bueno, mi mamá casi casi me dijo así: "Eh, tómatela, te va a ayudar". Sí, sí, me las compró así de ahora, tómatelas. <chuckles> Y dije: "Bueno, está bien", porque se daba cuenta de que me costaba trabajo dormir, y me han ayudado bastante, pero también mezclé otras cosas que hacía antes, que era así como, pues, así tomarme un tecito, este, o sea, ya es como decirle al al cerebro así como de vamos a empezar a a dejar de de pensar, ¿no? Y es como eso, dejo el celular y si traigo muchas, muchas cosas en la cabeza, o sea, es como que si agarro mi libreta y me pongo a escribir, ¿no?, o sea, escribir todo lo que estoy pensando, este, y como que solito llega un momento, o sea, a lo mejor después de de 2, 3 páginas, ya cuando es así mucho, como que llega un momento en el que digo, o sea, yo solita me voy escribiendo y digo: "Ay bueno, pues, ya está, ya ahorita yo creo que es momento de descansar". Sí, ¿no?, o sea, como que la verdad sí me ayuda a dejarlo ahí, y es como algo, que bueno, yo sé que escribir se recomienda para muchas cosas, pero a mí me ha ayudado m muchísimo en esto, porque la verdad es que luego ni estás pensando lo que escribes, como que te sale natural. Sí, se va solita.
Ujú. Ajá. Ajá. Ujú. Ah, superbiérn. Ajá. Okey. Te obligó. <laughs> Ajá. <laughs> Haré caso. Okey. Ujú. Ajá. Ujú. Ya, que ya fue todo. Sí, claro. Como que tu mano se va sola, ¿no?, pero cr pero, creo creo que sí es como súperimportante el el poder drenarte, ¿no?, constantemente y crear, que a veces pierdes como esta habilidad. Creo que cuando, pues, éramos niñas principalmente, como que tenías esta opción de tu diario, ¿no? Entonces, como que diario escribías algo emocionante, algo triste, lo que fuera que te que te, mm, <smacks lips> sentías como que te marcaba en ese día, llegabas y lo plasmabas en tu diario, ¿no?, y como que lo guardabas para ti y nadie más lo puede ver, y que, pues, con el tiempo, no sé, <chuckles> socialmente como que dicen: "Ay, eso es de niños, quítelo", ¿no?, bueno, de niñas, porque casi los niños no lo hacen, pero creo que cuando llegas a como a una parte adulta, se v se vuelve una herramienta necesaria, ¿no?, porque a veces hay cosas que no quieres compartir con otras personas, pero, pues, te las guardas y el cuando empiezas a guardar tanto, como que viene todo este estos problemas, ¿no?, que se se van como que a la ansiedad, a la depresión, etcétera. Y que puedas retomar, pues, toda esta parte de de escribir, creo que es superbueno, ¿no?, y es que, como dices, a lo mejor no te das cuenta qué es lo que estás escribiendo, pero inconscientemente te estás drenando de todo lo que está ahí como como almacenado, ¿y qué y cómo fue que llegaste nuevamente a escribir? O sea como que, ¿lo viste? ¿Te lo recomendaron? Simplemente tomaste la decisión de
Ajá. Total. Ajá. Sí. Ajá. Sí. Mm, cierto. Ujú. Total. Mm. Ujú. Total. Sí. Pues sí. Así. Sí. No, yo creo que siempre las psicólogas, porque, he estado mucho tiempo con psicólogos, pues, siempre han sido mujeres, fíjate, hasta ahora me doy cuenta. Pero bueno, este, <chuckles> me decían cómo de escribir, ¿no? Entonces, como que yo, ya lo tenía muy eso de escribir, pero, no escribía tan seguido, ¿sabes? O sea, lo uy, o sea, escribía a lo mejor ya cuando estaba mal, ¿sabes? Como 1 vez al mes, o algo así. Este, y ahora creo que, pues, desde hace unos meses ya lo tengo como que más presente, y es como de fíjate que aunque tenga un un buen día, o sea, trato de escribir aunque sea un poquito, ¿sabes? Cómo no esperarme a explotar, aunque a veces sí me me espero, pero, ya luego a lo mejor cada 3, días, a veces tengo una rachita de hacerlo diario, y la verdad es que me ayuda. Sí, así como me voy sintiendo, y como que la verdad es que eso sí me ayuda bastante, o sea, como tú dices, a veces, pues, también, lo puedes hablar con las personas, pero, creo que este diálogo interno que tienes, cuando escribes es totalmente diferente, ¿sabes? Es como una de las partes que te ayudan también, a a drenar eso, y como que, pues, ¿cómo así, este, físicamente, o sea, escribirlo? Como que ya le estás dando un lugar, ¿no? Como que no te queda disperso en la mente. O sea, es como que ya está así escrito algo, o sea, como que algo cambia.
Okey. <chuckles> Okey. Ah, okey. Ajá. Okey. Sí, conforme te vas sintiendo, ¿no? Sí. Exacto. Sí, como que como que conectan las cosas, ¿no? Porque, a veces cuando están en tu cabeza, justo como que se mezcla con todo lo que que está pasando ahí, como que la revolución en tu cabeza, y cuando empiezas como a drenarlo, como que, ah, te hace sentido. A lo mejor tú dices: "Ah, no estoy poniendo atención, pero, siento que si hace como una conexión", a lo mejor va a ser como muy muy fumada, pero, como esta conexión de la mente con el cuerpo, como que lo entiendes, ¿no? De otra forma, y le das otra perspectiva, y lo lo analizas de desdi de desde diferentes ángulos, ¿no? Entonces, creo que sí es como muy bueno, el poder drenar y, o sobre todo, ¿no? Que lo hagas tú, pues, también antes de dormir, como que, digamos, que es como cuando le bajas al baño, como que ya liberaste toda esa carga, y ya estás tranquila para para <chuckles> ir a descansar.
Sí. Ajá. Sí. Ujú. Sí. Exacto. Sí. Exacto. Y algo que dijiste es es verdad, es que ya le das otra perspectiva. O sea, a veces es que la mente nos juega una o sea, unas cosas así como que muy fuertes, porque, a veces, pues, sí todos tenemos así problemas. A veces sí pueden ser problemas muy fuertes, pero, otras veces no. Yo creo que la mayoría de las veces, sí, o sea, es que la mayoría de las veces los problemas, como te lo dicen: "Es están en tu cabeza", o sea, es que ni siquiera, ah, están pasando, ni van a pasar. O sea, te estás preocupando por cosas que nada que ver. A veces, sí están pasando cosas, y tú dices: "Bueno, o sea, hay que atenderlo", ¿no? Pero, la mayor de las veces son nuestras cosas ahí mentales, de que nos están jugando. Y la verdad es que, entonces ya escribirlo de repente, a mí sí me ha pasado que lo escribo, y digo así de: "Mm, creo que no es tan complicado", ¿sabes? O sea, o o o: "Ya mañana lo reviso", o sea, tampoco es como que, este
<chuckles> Nos los inventamos un poco, ¿no? <laughs> Es Sí. <chuckles> Ujú. O, a la mejor, y sí es fuerte, y dices: "No ya tengo que ir como como a pedir ayuda de un psicólogo", ¿no? <chuckles>
Exacto. También, o sea, cuando ya es algo que te está afectando mucho y todo eso, o sea, que dices: "Oye, llevo un rato en esto", o sea, pues, ya pides ayuda, ¿no? Entonces, sí te hace mucho como el el evaluarte. Entonces, como que es, como tú dijiste: "Dar la perspectiva". O sea, eso sí es importante, y esto a lo mejor, pues, a ver, es importante porque, me está afectando, pero, tampoco es tan grave, tiene esta solución, esta otra. Como dices: "A lo mejor, pues, sí tengo que ir a ver a un psicólogo, o tengo que hablar con mi mamá, o me tengo que organizar mejor con mis gastos", ¿yo qué sé? ¿Sabes? Depende de lo que traigas en la cabeza.
Sí, le encuentras solución, ¿no? <chuckles> Oye, y hace rato decías también, como del tema de de liberarte un poco de del teléfono, ¿no? ¿Qué haces en particular con con, pues sí, con dejar el teléfono de lado? ¿Tienes como, no sé, alguna rutina en particular en cuanto a notificaciones, en cuanto a, no sé, a poner, eh, apagarlo, ponerlo en modo avión, o algo en particular, que hagas con el celular?
Sí. Ah, sí. Pues mira, no lo pongo en modo avión, porque al final antes de irme a dormir me pongo como una meditación, y esa sí la pongo en el celular. Entonces, pero lo que sí hago es como que yo o sea, cuando ya sé que voy a estar así en el mood de, de que ya empezó la hora de, de relajación, eh, lo pongo, o sea, en silencio,
Ah, Ajá. Okey. Ujú.
y boca abajo. Y ya cuando nada más voy a o sea, a hacer la meditación, yo ya sé, o sea, ya no es como que: "Ay, a ver qué me encuentro", es como de que yo ya voy a directamente a Spotify. Si veo que hay mensajes, o lo que sea, es como, o sea, ahí sí ya creo que cada vez lo hago más, o sea, me cuesta menos trabajo, porque al principio me costaba, pero ya llevo un rato haciéndolo. Entonces como que ya sí veo que hay mensajes, porque yo tengo las notificaciones que se ven en el celular, ¿no? Entonces, este, pues, simplemente es como de: "Mira, yo mañana las reviso", porque también ya empiezo a pensar, si ahorita me pongo a contestar, ya no me voy a dormir, ¿sabes? Entonces, como que ya es como de no, entonces me pongo, mm, hago eso y ya nada más lo pongo para la para la meditación, que ya tengo el ca el, el podcast que, que escucho. Y, este, y ya pongo así como que directamente 30 minutos de temporizador, y solito ya cuando, o sea, yo ya ni me doy cuenta cuando se acaba la meditación y ya estoy dormida.
Ujú. Ah. Ajá. Ujú. Sí, ya. Ujú. Se apaga nada más en automático, ¿no? Y por ejemplo, la meditación, ¿cómo, cómo la utilizas? ¿no? Porque hay como diferentes tipos de, de meditación, ¿te gusta como esta meditación para inducir el sueño?, ¿te gusta como en este tema más como de manifestación?, ¿te gusta hacerlos, los body scan, o có cómo es que decides qué tipo de medita de meditación utilizar?
Sí. Pues, fíjate, encontré uno Porque, claro antes me hacía bolas entre o sea, era así como de, ¿ahora qué objetivo quiero? ¿no? O sea, de entonces ahí se me iba mucho tiempo. Y afortunadamente llegué a un podcast que se llama tal cual así durmiendo. Y en es o sea, es enfocado para dormir. Sí te ayuda a hacer, a veces hacen como cosas escaneos, este, así corporales, pe eh, otras veces es como que a lo mejor te cuentan como una tipo, no sé, fábula para que hagas así como un poquito de introspección, otras veces o sea, como que le van variando, pero siempre o sea, a mí me gusta como que los títulos son muy, pues sí, como que como que los ves, y dices: "Ahora quiero hacer esto", ¿no? Y nada más te ponen como 10 minutos, que es con una voz muy suave de un chico, y es como que 10 minutos de, pues de que él está hablando y te, te va guiando, te digo ya sea con el escaneo, con la respiración, con lo que sea. Pero te va así como que a mí me gusta porque dependiendo del objetivo, pero te hace así como hacer esa introspección, pero a la, a la misma vez como que también te relaja, y como es una meditación así que ya te dice ponte cómodo en tu cama. O sea, como que no es eso de que tienes que estar, eh, pues, ya sabes que la meditación a veces es como sentado y eso, es como que de otro modo, y luego te pone ya los demás 20 minutos, es como que pura música, como para, pues, ya, ahora sí, como que. Entonces, como que te preparan, pero depende, te digo, ya a veces digo: "A ver, un día estresado, pues, vamos a trabajar esto", y otra vez es como de: "Te mereces descansar", ¿no? Y ya depende lo que vas viendo, y, y, yo he encontrado ese canal y la verdad es que a mí me encanta. Porque dan consejos para dormir.
Ujú. Ah. Ajá. Qué padre. Ujú. Ajá. Ah, súper bien. Ajá. Ujú. Sí, sí, sí. Okey, durmien Ujú. Ujú. Sí, creo que o sea, también <chuckles> Pero creo creo que es justo. Como que a veces hay mucho rechazo hacia la meditación, porque, primero cuando te lo plantean es como cuando vas a meditar hay que poner tu mente en blanco, ¿no? Y pues no siem o sea, no, no puedes poner tu mente en blanco, siempre va a haber un algo ahí, ¿no? Entonces, creo que el adaptar la meditación como a la rutina tal cual que tú tienes, para que sea más fácil, creo que funciona bien. Entonces, como a lo mejor tú dices: "No quiero como que sea una meditación para manifestar algo, simplemente quiero descansar", y también es super bueno, ¿no? Como que te ayuda a estar más relajado y me gustaría justo preguntarte, ¿Qué es lo que sientes tú? O sea, a lo mejor aplicando como toda esta parte, como este ritual que tú generas, el tener fuera las notificaciones, el hacer meditación, etcétera. ¿Qué siente tu cuerpo, digamos, cuando ya está como en este momento de relax?, ¿no? Cómo empiezas a identificar de que ya estoy, no estoy sobrepensando, no estoy como ansiosa. ¿Qué qué me cómo describirías esa sensación física?
Ujú. Ah. Ujú. Sí. Ah, no. Mm. Sí. Ay, pues, a la a mí me gusta porque, pues, eso me siento relajada, ¿sabes? Como cuando hace no sé, yo me imagino como cuando era niña y estaba así como que o en la universidad, incluso, que estaba así como que supercansada de, no sé, haber hecho ejercicio, estudiado, pues, todo lo que haces así, ¿no? Y como ese cansancio de pues, o sea, pero así cansancio de qué rico me voy a dormir, o sea, así como de que sientes que tu cuerpecito está cedien cediendo, pero así como que sabroso, ¿sabes? Entonces, a mí me gus Sí, como tipo sedada, así me gusta, porque es así como que sí es y es algo como que muy paulatino. Entonces me gusta, me gusta, o sea, esa sensación, ¿sabes? Como que ahora que lo he descubierto es como que, pues, yo lo siento hasta rico porque es, ahora sí, también tuve que cambiar mucho el chip y decir: "A ver, este momento es como para mí", porque también descansar es importante. Y entonces si tengo que hacer esto para descansar, pues, es como un apapacho para mí. Entonces también como que, ¿sabes? Lo siento como que me estoy consintiendo al hacer esto, pues, para poder descansar mejor, y también como que darle gracias a mi cuerpecito mente y todo así de; "Bueno, pues gracias", ¿no? Así como por otro día más. Sí. <chuckles>
¿Y a qué? Ajá. Ujú. Ujú. De por fin. <chuckles> Como esa sedación, ¿no? <chuckles> <chuckles> Ujú. Ujú. Por darme otro día más. <chuckles> Exac No, y creo que, o sea, sí, entiendo como como esta sensación, ¿no? Como que, sabes que cuando empiezas a sentir tu cuerpo, o sea, que está agotado, pero a la vez ya se está sintiendo ligero, al menos yo siento que, que es como esta forma de decir: "Ah, voy a descansar muy bien hoy, porque estoy muy cansada", pero ya estoy como en en este relax en el que mi mente ya no no están metiendo cosas nuevas, ¿no? Y a veces cuando estás como sobrepensando, sientes el cuerpo así superrígido, que no te da calor, te mueves, estás inquieto todo el tiempo. Y cuando entras en este mood en el que ya sientes que está pesado tu cuerpo, que ya no responde, digamos, como que sabes que, que va, va a ser una buena noche, ¿no? Entonces, creo que eso está superbién. Y oye, ¿en algún momento llegaste como a, a decir: "Okey, estoy sobrepasando ya estos límites, esto ya no está haciendo nada" y, eh, o no está haciendo efecto y que necesitaste buscar ayuda? Porque me comentas que que habías ido muchas veces con el psicólogo. ¿Alguna vez fuiste por algún tema en particular con, con el descanso, con el sueño?
Ujú. Claro. Sí. Claro. Pues, fi fíjate que sí. Sobre todo, o sea, fue con el el médico general al principio, también con la psicóloga, pero yo ya iba con una psicóloga. Entonces con el médico general como me tenían con la medicación por ansiedad y eso, pues, yo también decía: "Pues, a lo mejor la medicación me está afectando", pues, porque tenía problemas eso para dormir y descansar. Eh, me dijeron así como, eh, revisar la cuestión de la alimentación, hacer ejercicio, bueno, ya sabes, como cosas básicas. Y ya cuando hice todo eso o sea, tomaba también vitaminas y todo, o sea, como para decir, bueno, vamos a ver eh por todos lados, eh, pues, no me ayudó en nada. Entonces, este, de hecho, me bajaron la medicación y tampoco ayudó. Entonces, como que ahí sí, más que, eh, que me dijeran algo del doctor y eso, pues, yo empecé como a averiguar y tratar de hacer de lo mío, ¿sabes? Ya me había dado por vencida, pero encontré como que la solución por daban. Ujú.
Ajá. Ah, okey. Ajá. Lo lo normal. Una nueva oportunidad, ¿no? Como que llegaste a la a la parte esperanzada de decir: "Bueno no, no estoy enferma, <chuckles> solamente necesitaba tener nuevas alternativas para mejorar mi descanso". Y eso está súper bien. Y te agradezco mucho también por haber compartido esta parte de, de tu vida y que siento que funciona muy bien para cualquiera que quiera tener un mejor descanso. Así que muchísimas gracias por, por hablar de ello.
Claro. Sí. No, gracias a ti por escucharme, que estés bien. Adiós.
Chao.